して、あのはしてないわけなんですね、普通にしてるってことなんですね。うん。あ、私、ま
ん、そうですね。そうですね。
なんかあの娘さんが獣医の方がおばあさんでいやって、で、なんかあの、そのそういう状態になった猫ちゃんとかワンちゃんとかをわざわざご自分で引き取って、あの、お家で、あの面倒を見てらっしゃるっていう方いて、だからもう足が不自由散歩させるのも凄い大変だったんですよね。だけどなんかそういう、う状態になった動物を引き取って、うさぎとかもいたんですよね。鳥とかもいっぱいいたし、何かあの面倒見ていらっしゃる方いましたね。なんかやっぱり自分年取ってくると、あの、ん、何て言うのかな、ちょっと手を差し伸べたいみたいな気持ちも、あの、たくさん芽生えてきたのかもしれないんですけど。うん。
うん、うん。 へえ。うん。 うんうん。 はいはい。へえ。 そううん。 うんうん。 うんうんうんうんうん。
そうですね。やっぱり、んん、結局はあの生き物だから、人間とどこが違うって、人間と一緒なんですよね。お話ができないし、動物ではあるけど、だから人間と一緒に扱って頂けたら、ま、飼う以上はですね。とでしますね。あ、でも本当に今日は、そんなにたくさん猫ちゃん、ワンちゃんの、あの、飼ってらっしゃるっていうのは凄いなと思って、色々といやお話聞かせて頂いてありがとうございました。
そうですね。 うーん、うん。 うんうんうんうん。 うん。 え、いやいや、こちらこそです。なんかこれからも今日のお話を通じて、ペットのペットに対してもっと愛情を注いでいきたいなって思いました。ありがとうございました。
そうですよね、ほんと。んと、ありがとうございました。